Essa é essa é a situação porque, eu fui criada pela minha avó, pela minha mãe, mas o marido da minha mãe atualmente é meu padrasto, ele, eu chamo ele de "pai", mas o meu pai não teve uma presença assim muito forte, e tem a minha madrinha que é irmã da minha mãe, que sempre exerceu esse papel de "pai", na minha vida. Então, o meu coração ficava muito dividido. Elas estavam no Brasil e minha mãe na Espanha, meu coração muito dividido, né, entre essas minhas 2 famílias, eh, mulheres que me amam muito, que sempre me queriam muito por perto, eh, a inclusive quando eu morava em Portugal, todas as férias a minha mãe me mandou para o Brasil pra ficar com elas, ficava lá as férias do verão
Hã. Sim. Sim. Ah, entendi. E elas estavam no Brasil? Ah. Entendi. Sim. Hum. Hum, que legal, bom que você multiplicou, né. Tem gente que só tem 1 mãe que que é carinhosa e tal, você tem você tinha ali várias pessoas que faziam esse papel também, né, inclusive a sua mãe. <laughs> Isso é mais forte ainda. Aham
Isso, sem dúvida. É, com certeza, e e a minha mãe sempre sempre me ouviu assim, né, meus desejos, o que eu queria, naquele momento. E também tem a questão de de da crise né, teve uma crise também na Europa, que não estava tão legal e o Brasil estava a toda, né, estava tudo funcionando muito bem no Brasil. Então, fu acho que são momentos de lugares também, e essa escolha e quando eu escolhi, né, voltar pra Portugal, eu senti é o que é o que você falou, realmente, essa essa fase dos 10 aos 17, ela me construiu muito mais, do que a minha, que às vezes eu não tenho uma lembrança, deve ter alguma coisa, mas construiu muito mai mais nos meus, no uh, nos nos meus valores, eu acho, nos meus gostos também, na música, ah, no jeito de se apresentar para o mundo, várias coisas. Inclusive, às vezes, quando eu vou pro Brasil, eu não me identifico mais, assim, com com as coisas que por exemplo, as minhas primas, eh, curtem. Então eu acho que vai muito disso, né, é o lugar que você se sente em casa, quem quem você uhum.
Sim. Aham. Aham. Entendi. Aham. É muito difícil, é. É, porque é, eu fiquei pensando nisso, porque essa fase dos dos 10 aos 17, é uma fase ma realmente, de muita descoberta, e aí eu eu até e por que que eu estou pensando nisso? É porque, por exemplo, eu tenho uma filha que viveu 11 anos no Brasil e nós nos mudamos para os Estados Unidos, e aí eu fiquei pensando nisso, que a maior parte da vida dela, ela vai passar aqui. Então, talvez as referências do Brasil acabam se fiquem me me meio perdidas, assim, com o tempo, sabe. E eu imagino que dos 10 aos 17, você fez uma grande referência de vida em em Portugal, né. Eh
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Com certeza. É, os programas de tv, então tudo que você vê, tudo que é reflexo, né, que influencia a cultura, naquela época não tinha influenciador, não tinha telefone, hoje em dia pode ser um pouco mais diferente, mas o que você tinha é o que eles ofereciam, então é o é o que é a fonte que eu bebia era só Portugal.
É. É. É.